Ừm, thật ra á là công việc của tụi mình, kiểu như là, mười trong phòng á, thì nó cũng khá là liên quan tới nhau á bạn. Thì á, khi mà mọi người nói chuyện á, thì mình nhiều khi nó cũng có liên quan tới chuyện của mình lắm, nên là nếu mà mình hổng nghe á thì cũng hông được, thì cũng hổng có thu nhập cố định. Ví dụ như là sếp với giao việc gì phát sinh á, thì mọi người sẽ bàn bạc với nhau, rồi nhiều khi á cũng mọi người cũng hay nói chuyện vui vui đời thường á bạn, để giảm căng thẳng á. Thì nhiều khi nha, mình hổng có xác định được là khi nào mình cần nghe, còn khi nào mình tập trung làm việc á, cái kiểu đó. Thì thông tin nào mình cũng nghe hết, nên là nhiều khi á công việc của mình hông có tập trung sâu được, cứ làm một lúc là cứ bị phân tâm, là một lúc là bị phân tâm thôi. Với lại về cái phần điện thoại á bạn, thì dạo này á thì mình cũng mới có người yêu á, cái xong mình cũng muốn, gọi là, kiểu như, cái cảm giác lúc đầu, tình yêu lúc nào nó cũng vui vẻ á. Cái xong mình cũng hay đúng rồi, đúng rồi, mình cũng hay, gọi là, xem điện thoại là người yêu mình trả lời chưa, hay là người yêu mình làm cái gì, kiểu như là, mình cứ bị phân tâm á. Cái xong rồi nhiều khi á, lúc nào mình cũng lâu lâu cái mình đang làm, đúng hông? Cái mình mở điện thoại lên xem, để xem người yêu mình trả lời chưa, thế là lâu quá xong người yêu mình hổng có trả lời, cái kiểu, cứ bị, gọi là, lo lắng, lo lắng vậy thôi bạn. Ừm, đúng rồi đó, với lại á là mình cũng hay, gọi là, hay cũng hay có những cái thông báo về điện thoại mình, hay báo thông báo á, tại vì những cái mạng xã hội hoặc là tin nhắn từ bạn bè á, thì mình cũng hay để điện thoại trước mặt nè, thế xong nhiều khi nó luyện thông báo á, cái là mắt mình phải liếc qua, đúng hông? Cái xong là mình bị mất tập trung rồi đó, nên là, kiểu như là, mình cũng muốn làm sao để có thể là tập trung sâu hơn á.
Ừm, mình hiểu nè. Ừm. <laughs> Nồng cháy, a, dành thời gian nhiều, đúng hông? <chuckles> <chuckles> Cũng nóng lòng, đúng hông? <chuckles> À, vậy v ham mình hiểu tâm lý đó ha. Ô kê, vậy thôi đi từ cái điện thoại trước ha, cái điện thoại nó giải quyết hơn dễ giải quyết hơn. Còn lát nữa mình, ờ, sẽ chúng ta sẽ bắt đầu cái việc là cũng xem là cái việc phân bổ công việc ra sao, liệu có phân bổ qua các hình thức khác được hay không, để đỡ cái việc hạn chế cái việc hóng chuyện, tại vì hóng cả ngày thì rất cũng rất là mệt nè, cái thứ hai là cũng mất tập trung liên tục, rồi, ha? Bây giờ cái điện thoại thì, à, người yêu bạn cũng đang làm việc, đúng hông nè?
Ừm. Đúng á.